Mm, ang ganda nun, ang ganda nun actually, kasi talagang ang pagbabago 'no makikita natin mangyayari yan talaga sa sarili natin. 'Tsaka ano, um ma magandang kumbaga edukasyon din 'to, lalo na sa mga bata 'di ba parang murang edad palang nakikita na nila yung halaga ng kalikasan, 'di ba? Oo 'tsaka sila din naman yung magpapatuloy eh, kumbaga, um community efforts so, tayo nagpapakita 'di ba? Tapos sila, nanggagaya. 'Tsaka ano eh, maganda din ibigay kumbaga ipasa or ipakita yung responsibility, yung disiplina 'di ba? Kasi ano eh, kahit nga 'yong pagtapon ng maliliit na kumbaga, um plastik, 'di ba basura, oo, malaking epekto 'no, ayan.
'Yon ano. Oo. Tama, mm. Tama, oo. Kaya nga sana nga eh, mm. Ayun ang galing, mm. Tama. Mm. Totoo yan, mm. Basura, oo yun, mga kalat-kalat. Oo 'di ba biruin mo kung halimbawa isa lang, pero libo-libo ang gumawa nun sa isang araw, ang dami nun.
Oo. Mm, talaga.
Kaya nga.
So para sa 'kin 'no, ah ang kalikasan para talaga siyang kaibigan natin na alam mo yun, laging nandyan tahimik lang 'di ba? Pero laging handa tumulong, lalo na kapag ano, oo la dapat alagaan kasi wala naman niyang dininidemand sa 'tin eh, kumbaga tayo naman yung nakikinabang 'di ba?
Mhm. Tama totoo yan, totoo. At dapat alagaan. Oo. Tama, hay ang perfect ng pagkakasabi mo, natutuwa ako nakausap ka ngayong araw ang dami kong natutunan mula sa
<chuckles> Ayan oh, oo, ako din. Mm ako din, so ayun 'no, maraming salamat talaga sa 'yong pagtawag sa 'yong panahon, oo sa susunod.
Walang anuman, naku maraming salamat sa napakasaya usapan at punong-puno ng magagandang, ah, le leson sa buhay. Salamat paalam na muna.
Ayan, mm. Ayan, anytime paalam.